Eh, quello sì, quella è una pietra miliare <chuckles> da raggiungere perché, ormai è diventata una serie cult, è vero. Ehm, poi non so, che cos'altro ti piace vedere a te? Bene o male.
Ah, od guarda in maniera molto vaga io, mhmm, spazio come hai visto da vari generi, che sia un po' drama, che sia comedy, che siano anime. Ehm, una cosa però: tu guardi le serie TV in compagnia o da sola?
Mh-mh. Allora, ehm, entrambe, però in compagnia allora, mhmm, magari da sola guardo un certo tipo di serie, poi in compagnia ne guardo un altro tipo. Ehm, quindi magari io da sola guardo, che ne so, adesso sto vedendo per dirti, "Yellowstone" perché sono appassionata
Okay. Sì. L'ho sentita, l'ho sentita ma non l'ho vista.
Sì, è mah, carina, carina. Ehm, sono appassionata di cose western, quindi, <smacks lips> insomma non è non è molto da cioè ti deve piacere proprio il genere. Quindi da sola magari vedo queste cose un po' più no non vorrei dire di nicchia, ma particolari dai.
Mh-mh. Mh-mh. Ma quando dici western intendi l'abbigliamento, i paesaggi? Ehm
Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì.
Okay, e io su Netflix avevo visto una serie TV uscita da poco, proprio incentrata con su su questo insomma. Solo che non non, s non credo tu l'abbia vista perché appunto non è eh, oddio, un po' drammatica è effettivamente. Oddio, oddio, a volte ho un problema con i nomi.
Ah. Come si chiama? mille e ottocento ottanta tre?
No, no, no, no, ehm, lì c'è anche un ragazzo spagnolo che ha fatto Élite.
Mh. Ah, okay, allora no, non la conosco, non l'ho vista ancora.
Mah. Ehm, no, è molto recente, è uscita quest'anno. Però cavolo non ricordo. Peccato.
Mh, mh, mh, mh. Ma senti un po', ma in comunque spaziando tra tutte le serie, no, che ti vengono in mente, ma hai un personaggio preferito? E se sì, perché ti piace tanto?
Sì. Allora, personaggio preferito, personaggio preferito? Ehm, ah okay, sì, ce l'ho. "How I Met Your Mother", Ted.
Mh. Oka okay, okay. <chuckles>
<chuckles> Mi piace perché con tutto ciò che gli succede in ambito sentimentale, lui piange un po' si piange un po' addosso, come è normale che sia. Io non lo vedo come un piagnone, non lo so. Però, mhmm, cioè lo vedo come una persona che ne subisce tante, si si sfoga e poi però ricomincia. Cioè non è che: "Oddio, ho perso l'amore della mia vita". Okay, andiamoci a fare una birra. No, <chuckles> non è non funziona così.
Ah-ah. Ah-ah. Sì, sì, sì, sì. E poi riparte, e poi riparte. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì, sì hai ragione, hai ragione. Un po' me l'aspettavo da te, eh, che mi dicessi una cosa del genere. <chuckles>
Quindi <giggles> Sì, Ted è tanto carino, ehm, poi alla fine un po' il suo lieto fine ce l'ho

Assolutamente sì, assolutamente sì. Io non ho 1 sola, ma, eh, ne ho ne ho diverse. <chuckles> Soprattutto sì, secondo me s con alcune sì, ma, ehm, sono di vario genere. O oddio, adesso la prima che mi viene in mente, perché ho intenzione di rivederla, è Scrubs: medici ai primi ferri.
Okay. Vediamo se coincidono, con le mie. Mh. Okay. Okay, okay, sì, <laughs> okay.
Ovvio. Allora a me di questa serie qui piace la leggerezza, da un lato, e il fatto di poter approfondire tante dinamiche, però con una chiave non non pesante, non forzata, naturale.
Ah-ah, sì. Mh-mh. Esatt Sì, sì, sì, un po' leggera.
Sì, ma, mhmm, credo che sia un registro molto usato negli anni in cui è stata fatta, quindi fine '90, inizio 2000. E mi mi piace, mi rilassa, mi ricorda che a suo tempo la davano su MTV.
Mh. Sì, sì, sì, sì. Sì, come no.
Quindi sai, si si collega anche ad una specie di ricordo di di di di di di adolescenza. Esatto, prima adolescenza. Ma ti dico, ne ho ne ho proprio tante. A te la prima che viene in mente invece qual è?
Di inf diciamo di infanzia, toh, prima adolescenza, eh. Sì, sì, sì. Bah guarda, proprio senza ombra di dubbio Buffy.
Mh-mh. L'ammazzavampiri, signori.
Sì, no, cioè guarda, io in trip ti dico solo che la mia torta di compleanno di 10 anni era su Buffy.
Sì. Ah-ah. Okay. Bella, di 10 anni bella. Cioè già una personalità bella spiccata.
Cioè

<laughs> Eh sì, eh. Cioè Buffy per me quella serie, mhmm, <tsk> non lo so, è come se mhmm, mhmm allora, uhm
Mh-mh. Ma era tanta roba comunque se ci pensiamo eh.
Era ta era tanta roba, perché ti faceva affrontare problemi adolescenza adolescenziali, problemi di vita, non con la chiave ironica, però con una chiave di speranza. Cioè ne senso sei
Si. Ehm, di coraggio secondo me anche.
Sì, sì, sì, sì, sì. Cioè s le tenebre ci sono le tenebre, ti possono avvolgere, però puoi uscire fuori da queste tenebre.
Sì, e se non le puoi combattere, quantomeno ci puoi imparare a convivere che non è scontato eh!
Eh sì, sì. Poi c'era questo personaggio, Buffy, comunque un personaggio molto resiliente, cioè che veramente ha sconfitto anche la morte, ehm, veramente
Mh, sì. Sì, è vero, ehm, non me lo oddio, allora io non ho fatto rewatch di Buffy, lo confesso, perché ho paura di perdere il bel ricordo che ho legato a questa serie, perché sai, crescendo mhmm, ma anche banalmente, eh, il trucco utilizzato per i mostri, o certe <smacks lips> certe grafiche, insomma ho paura, uhm, adesso di trovarlo un po' trash, possiamo dire così.
Mh-mh. No, no, non aver paura. Mh-mh. Sì, sì, sì. Allora, no, ti dico perché non avere paura, perché io passo al settimo rewatch, lo sto facendo proprio adesso, ehm, <chuckles> quando
Perfetto. Ormai ormai anche s "produttrice", tra virgolette, di Buffy.
Sì, sì, sì, praticamente escono fuori i miei sottotitoli, il mio nome in sottotitolo. Ehm, praticamente vedere quelle maschere, come dici tu, vedere i cellulari, quelli sai, a a conchiglia. Cioè, lo sai che ti dà? Ti dà proprio u un senso di nostalgia e dici: "Madonna!" Cioè anche i vestiti, ehm, u e quelle
Sì, a conchiglia, che belli! Okay. Il lo slang c'è anche, il modo di parlare.
Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Ehm, ti d ti dà un una sensazione, un amarcord, un qualcosa di nostalgico, ma non brutto, eh, cioè un qualcosa, uhm, veramente sì, sì, sì. Quindi ti consiglio di di che sia Buffy o un'altra serie u riguardalo anche perché con un occhio adulto, <clicks tongue> vedi tante sfumature che prima non vedevi.
Mh-mh. Di tenero. Mh. Okay. Sì.

Anche quella allora è bella, nel senso, adesso rivista adesso ti dico ci sono degli aspetti molto cioè, mhmm, tematiche su che ti posso dire, a volte troppo violenta, a volte parlano, cioè che ne so, mhmm, se ne escono, mhmm, contro gli omosessuali o magari anche contro il rapporto con la donna.
Mh-mh. Okay. Oh, molto discriminatoria e quindi
Abbas abbastanza, ma però però diciamo che è la fotografia del momento, di quell'epoca.
Ah okay, allora c'è poco da n no, poco in che senso, però è comprensibile, è comprensibile.
Eh, devi contestualizzare, cioè nel senso, è una una serie degli anni '90. Certo, oggi non l'avrebbero mai prodotta probabilmente. Però lì vai a vedere anche mi piace questo aspetto, ehm, che vai a vedere la fo la fotografia dell'epoca. Cioè, è mhmm, è quasi antropologica come cosa, perché tu vedi come si si si relazionavano, come si comportavano, come si vestivano. E comunque
Certo. Mh-mh. Okay. Quindi è anche carina da no da notare sotto questi aspetti.
Sì, sì, e comunque questo Tony Soprano tu, eh, mhmm, c'ha degli aspetti sbagliatissimi, perché comunque è un capomafia, non è che dici <chuckles> cioè come Dexter.
Mh-mh. Eh, non è proprio la persona più pulita del mondo.
Esatto, esatto. Però vai a vedere, lui cioè, si incentra sul fatto che lui è ha degli attacchi di panico e va dalla psicoterapeuta.
Sì. Come Lucifer.
Sì, praticamente sì.
sì mi è mi è venuto in mente subito lui che va <chuckles> dalla dalla psicologa.
Eh, quindi se ti ve se ti piace questo piano, no, questa cosa, no, come hai detto anche di Dexter, te lo consiglio perché anche lì vedi un piano psicologico diverso, cioè assurdo, assurdo.
Mh. Sì. Ma sai, io come serie TV, come ti dicevo sp come sai, spazio abbastanza che siano anime, che siano, uhm serie TV, ma soprattutto con il genere. Un'altra bellissima che, ehm, rivedo una volta l'anno è Modern Family
Mh-mh.

Ma guarda, in realtà, mhmm, ti potrei dire Lagertha di Vikings. Ehm, perché comunque, non so se la cono se conosci la serie
Okay. Anche lì solo per cultura popolare. So che è stata anche molto premiata, in realtà. Però
Sì, sì, sì. Sì, sì, sì, sì.
Ehm, anch'io posso capire quando dici che c'erano troppe cose in ballo. Mh, sì, anch'io, poi non riuscivo a stare dietro a mhmm, serie TV o serie anime, quindi ho fatto delle scelte.
Eh, s capito, capito, pure io. Mah, in realtà guarda io ti mhmm, ti direi, allora di cuore di cuore proprio è Buffy, perché è quella cosa che proprio ci sei cresciuta. Esatto, e
Mh-mh. Sì. Ci stavo ripensando e ti di sì, ci stavo vera oh, oppure sai quale altro mo che ci penso? "Sabrina, vita da strega".
Ah, pure. Cioè, ma ce ne sono troppe, aiuto, ce ne sono troppe. Ehm
È vero, eh, che poi a suo tempo ne facevano tan tanti episodi.
Sì, sì, prima sì, facevano tutto coprivano tutto l'anno, c'erano boh 30, 30 puntate a stagione, forse.
Eh, che bello. Che meraviglia. Adesso invece 8 episodi divisi in 2 stagioni, ogni stagione ogni 3 mesi. Che noia.
Sì, sì, sì, sì, sì, è vero, è vero. No, comunque lei mi piace molto, perché come ti dicevo prima cioè, in realtà sai che forse vado pure a periodi. Però Buffy è quella che mi piace di più, forse perché la sento sì, la sento vicina a me. Cioè, che gliene succedono di ogni, però alla fine è resiliente, ce la fa sempre. Eh, e sì. Sì, sì, sì, sì, indubbiamente.
Sì, sì, sì, sì. È una costante. Mh. È anche un monito. Vero. Dai, mi hai messo voglia di rivedere Buffy. Ora stacco e la inizio. <chuckles>
Dai, dai dai, vai subito. Non ti non ti pentirai. Un abbraccio. Ciao, cia cia ciao.
Grazie. Ci sentiamo presto allora. Cia ciao.